Siyempre naman magagalit ako, kasi bakit siya magsisinungaling sa akin bakit hindi siya maging tapat. Kasi ako tapat ako sa pakikitungo ko sa ibang tao, lalo lang lalong-lalo na siyempre yung mga minamahal natin sa buhay, kaya naman talagang kinasusuklaman ko yung mga taong sinungaling. Siyempre dahil sa pagsisinungaling nila alam mo yung parang hindi ka nila ginagalang eh, hindi ka nila nirerespeto kapag, 'di ba? Oo, kapag palagi silang nagsisinungaling sa'yo or kahit man lang dalawang beses silang magsinungaling, siyempre o parang ano talaga na hindi ka pinapahalagahan, hindi pinapahalagahan yung pagkatao mo, parang dinudungisan yung pagkatao mo, niloloko ka eh, so ayun, din. Ikaw ba, ano naman yung nararamdaman mo?
Mm, mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Oo, hindi nga nangrespeto. Mm, totoo, totoo. Hin Oo, gano'n din ako eh kapag ano, 'pag nakakarinig ako na kunyari, 'di ba, unang tanong ko pa lang hindi agad nagsabi ng totoo, mag-iiba na yung pinta ng mukha ko niyan. Parang, um, nagiging sarcastic na ako, parang, "Ah, talaga ba?" Gumagano'n na ako kasi kasi nga alam ko na eh, alam ko yung totoo eh. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako talaga mabusisi sa ano sa pagtatanong. Kumbaga tatanungin lang talaga kita kapag sure na ako, lalong-lalo na sa relationship na 'pag wit
Oo. Hmm, siyempre naman, 'no? <chuckles> Ayon, oo, oo. Oo. Ayun. Pero paano mo naman malaman na sure ka na sa ano mo, nalaman mo?
Kapag may mga ebidensiya na talaga akong nakalap ng tipong 'pag kinonfront ko na siya papakita ko sa kanya, kunyari 'di ba, sabi "Wala lang 'yon." Tapos ipapakita kong screenshot, "Eh ano 'to?" Ganiyan papakita ko sa kanya yan, sabi niya, "Wala lang 'yan." "Ah, talaga ba? Ito kasi may follow-up pa eh." Kumbaga suportado ako ng mga ebidensya. Everytime, oo.
Ayun, ay galing, 'no? <laughs> Oo. Uy, grabe, ah, natatawa ako sa sinabi mo na ebidensiya. Ganiyan din yung ginagawa ko kasi meron akong ebidensiya din. <laughs>
Mm, 'di ba, parang wala na talagang kawala. Parang ano pang sab magsabi ka nalang at the end ng ano namin na
Oo. Oo, oo naman. Oo, totoo 'yan.
Sabi ko, "Um, kay sana naging ano ka na lang, naging totoo ka na lang kaysa yung," alam mo yun, "magsisinungaling ka pa, eh, alam ko na nga. Hindi naman," yun nga, sabi ko, "Hindi naman kita tatanungin na wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari, inaantay lang kitang maging totoo, tapat sa akin, kapag ano 'pag tinatanong kita hindi naman ako magagalit kasi nga ano eh, ah, alam ko na. Ang mas kinagagalit ko kasi hindi ka nagsabi ng totoo." Mm.
Oo. Oo. Alam mo na. Tama, ako din ganiyan din yung mararamdaman ko talaga. Katulad ng ginawa mo talaga meron tayong investigative skills na yung, alam mo na, mausisa bukod sa mausisa meron din tayong mga ebidensiya, ayan. Nakakalungkot lang 'no dahil yung mga tao talaga na walang pakundangan kung magsinungaling. So, ikaw ba, sa tingin mo, kailan tama kailan tamang bigyan ng pagkakataon ang taong ano, nagsinungaling or nagsisinungaling?
Mm, mm. Mm, di ba?

Ano, parang nanlalamig siya? Ayan diyan mo masubu diyan mo malalaman na nagsisinungaling siya parang nanlalamig siya, 'yung hindi siya katulad 'yung may pagbabago sa ugali niya. Di ba, noon, sobrang pinapakita niya 'yung talagang buong katapatan niya, 'yung pagpapahalaga niya. Pero once na naramdaman mo na parang may nagbago sa pagkikisama niya sa'yo, parang may ano na parang ano parang cold siya. Ayun and then pangalawa, kapag meron siyang tinatago 'yung sa cellphone niya ayaw niya ipahawak. Siyempre, di ba, 'pag kinuha mo bigla, bigla ka niyang ano, eh, 'yung susunggaban 'yung cellphone or teka lang teka lang may ano kasi ako, parang maraming dahilan. 'Yun, di ba? So tanong mo 'to makikita na meron siyang tinatago, eh, na may meron siyang ginagawang kababalaghan na nagsisinungaling siya sa'yo. And pangatlo kapag iba-iba 'yung mga bagay na sinasabi niya, di ba? Hindi siya oo, 'pag hindi totoo, pag hindi siya consistent sa mga sinasabi niya di ba, malalaman mo naman 'yun. Ikaw ba ano palatandaan mo?
Hmm, mm. Mm, mm. Hmm, mm. Hmm, mm, mm. M mm. Mm. Totoo, totoo. Totoo. Pagpaiba-iba. Hindi nagtutugma, oo. Mm. Mm. Oo, gano'n ako tulad ng huli mong sinabi. Do'n ko napapansinin, eh, parang hindi na hindi maayos 'yung pagkakatagpi-tagpi ng kuwento niya. Kapag tina-try talaga niyang ano makawala do'n sa sitwasyon na ano ma-interrogate ko. Kasi sabi ko, kung totoo kang nagsasabi dapat supportive 'yung una mong sinabi sa'kin do'n sa pangalawa mong sinabi, eh, kaso hindi, di ba? Parang ano, eh ako kasi talagang ano marunong talaga akong umusisa ng nagsisinungaling sa hindi, tsaka 'yung tono ng boses mapapansin mo din siya or si siguro din kasi, ako sa sarili ko kahit parang m masasabi ko na galit ako sa sinungaling kasi ako din sinungaling din ako. So alam ko 'yung pakiramdam ng taong nagsisinungaling sa'kin. Ako sa anak ko, kapag nagsisinungaling sa'kin tas talagang monotone 'yung 'yung pagsasalita. Tas may tatanungin ako tas parang hin hindi ako gano'n kakumbensado parang ano mapapaamin ko na lang din siya kasi nga, oo. Hin alam ko 'yung tono ng boses kapag nagsisinungaling sa hindi tapos 'yung 'yung kilos 'yung mata, 'yung galaw ng kamay, 'yung 'yung body language ng isang tao kapag nagsisinungaling alam mo, eh. Hindi 'yung tipong di ka kayang tingnan.
<chuckles> Oo, siyemp Mm. Tama. <chuckles> Oo. Tama. Mm, kaya nga, eh. Oo. Ay gano'n? Aha. Mm. Oo. Hmm. Hmm. <chuckles> Ay ang galing naman. <chuckles> Oo. Oh, ay tama ka diyan, oo. Uy, totoo 'yan. Mm, mm, tama. Totoo 'yung sinabi mo kasi napansin ko din 'yan sa mga taong sinungaling 'yung mata nila, iba, hindi nila kayang makipag-eye to eye contact. Pati 'yung kilos nila parang tense, may konting tense sa kinikilos nila, gano'n. Oo, parehas pala tayo, 'no? <chuckles> Ang galing pero
Mm. Mm, di ba? Mm, mm. Oo, kasi na na kumbaga na-reflect ko na lang din 'yan sa sarili ko sabi ko pa nagsisinungaling ako di ako marunong tumingin sa mata. Kumbaga sa sarili ko nga experience kasi sinungaling din naman ako, eh, pero, ah, natuto na lang din ako kung paano hindi talaga ipakita na nagsisinungaling ako. So everytime na parang, ah, hindi ka pa aral, magsabi ka na lang ng totoo gano'n.
Mm. Oo. <chuckles> Oo.